Di sebenernya nggak apa-apa juga kan, Kak, kalau misalnya sampai di weekend aku ngambil waktu 2-3 jam, gitu, untuk spa atau refleksi gitu, sebenernya nggak papa kan ya, Kak? Itu reward juga berarti di aku kan, ya, Kak?
Nggak papa. Nggak papa banget, kok. Iya, bener banget. Yang penting kan tadi meluangkan waktu diri kamu, dan yang penting tadi ada prioritas kamu udah ngatur tuh, itu bagus banget. Terus yang ke-2, tadi bisa diskusiin, negosiasi sama, eee, pengasuh anak, gitu. Lagian, eee, kan tadi pengasuh anak juga bilang baik-baik aja, santai, gitu kan, dan mungkin nih, yang terakhir, nih. Iya, saran aku yang terakhir, meskipun kamu itu tadi bilang kan, kayak agak sulit untuk misalnya perawatan apapun itu, gitu ya, kamu bisa perawatan yang penting dulu, kayak misal mandi, nggak papa kok untuk tiap harinya mandi itu cuma 10 menit, itu nggak papa banget. Yang penting kan itu kebutuhan dasar dulu tuh, dan nanti baru di paling nggak seminggu sekali baru kamu tadi ya, ke tempat pijat, luluran dan lain sebagainya gitu, enggak masalah. Terus heeh, terus mungkin kalau kamu, eee, kurang ada waktu untuk misal skincare dan lain-lain, facial gitu ya, kamu bisa paling nggak, rawat diri itu dari dalam tubuh dulu, aja gitu. Itu itu lebih penting, misal makan makanan bergizi, kan itu kebutuhan pokok, yang mana bisa kamu atur juga menjadi lebih baik ya. Jadi, eee, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, nah itu. Gitu, ya.
Mmm, oke. Iya. Iya iya, betul betul. Iya, boleh. Iya, betul. Iya. Oke, tenang tenang. Iya iya. Iya, betul. Oke. Iya, sih. Betul betul. Oh, iya, sih. Betul betul. Masuk akal banget sih, Kak, saran Kakak yang tadi semua itu kan. Jadi, dari mulai aku juga merubah mindset gitu, terus aku coba komunikasikan sama pengasuh anak aku, terus aku juga jangan merasa bersalah untuk ngambil 2 atau 3 jam di weekend, dan tentunya juga aku melakukan perawatan diri dari dalam dan luar juga gitu ya, Kak. Oke oke oke oke. Nih, bakal aku coba terapkan dulu dalam minggu-minggu ini ya, Kak. Nanti kalo ternyata aku ada kendala atau ada pertanyaan lagi, aku bakal hubungin Kakak dan makasih banget, banget, Kak, untuk saran-sarannya ya, Kak, ya.
Betul. Iya.